Kasi, syempre, ah, dun yung ano yung, dun yun magsisimula yung pagtitiwala 'di ba? Sa pag-u-update sa mga ganong bagay, 'di ba?
Na totoo, 'tsaka ano po kasi parang, kadalasan po 'no ng problema, ay yung tiwala 'yun po kap naghihiwalay yung magkakarelasyon kasi nawawalan ng tiwala sa isang kapareha, so mas maganda na, para matibay po yung relasyon 'no, pareho po kayong may magandang pundasyon ng pagtitiwala sa isa't isa.

Ah, ano pa yung mga ibang bagay na, tawag dito pagsuporta?
Opo, mga ibang bagay na ginagawa niyo po para mapakita niyo po na sinusuportahan niyo po yung kaperaha nyo.
Maliban maliban sa mga pinansiyal na bagay siguro ano, um, para sakin mga, ah, siguro. Yung kumbaga yung pag-ga-guide din sa kanya.
Hmm.
Sa mga desisyon niya sa buhay. Kasi minsan talaga ano, eh, may mga desisyon talagang siguro dala ng napagod sa trabaho, mali na yung mga desisyon mo so, mas mahigit talagang ano, ah, pag-isipan niyo mismong dalawa 'yun. Sa mga ganong bagay, siguro f feel ko 'yun 'yun yung mga ano sa sa'kin lang, ikaw ba ano ba yung ano mo? Sa tingin mo, ano pa ba yung mga
Sakin Ang ano ko po, naniniwala po kasi ako na powerful po yung panalangin, kasi hindi naman po lahat ng bagay ano, kontrolado ng isang tao, so pwedeng iano, ipagpa sa diyos muna parang tinataas po natin sa kanya yung lahat ng bagay. Tingin ko malaking bagay din po yung sinasama natin yung kaparehan natin sa panalangin.
Wow! Oo, tama, tama talaga. Tama, tama talaga yung ano mo, 'di ko yun naisip, ah.
<exhales> 'Di ba naisip ko na naman 'yun po kanina.
Ang galing mo namang sumagot.
Pero actually kasi ginagawa ko rin po, so parang bigla kong pumasok sa isip ko na gusto kong i-share na true prayers po. Pwede suporta ay, experience po.
Oh. Wow naman. <chuckles> Galing nga, ang galing, hindi ko talaga naisip 'yun. Parang nag-ano ba, parang Wala na, parang masaya lang na may mga ganun pa lang mga ano.
Opo.
'Di ba. So, ayun 'no, um patapos na yung oras natin, so eto kailangan talaga pag nag-ano ka, patapos na yung oras, kailangan mo mag thank you and goodbye.
Okay, ingat po. Marami po akong natutunan.
Salamat, salamat.
Salamat po.

So, oras talaga yung kailangan 'di ba, na para ah, oras talaga yung importante talaga sa isang relasyon kasi kahit ganun ka-busy ka kung mahal mo yung tao, 'di ba? Gagawan at gagawan mo talaga ng paraan para makita, makausap o ano man, makasama, 'di ba?
Oho.
Kasi kung sa mga gano'ng bagay lang nahihirapan ka, how much more kung magkasama na kayo, 'di ba?
Totoo po. Tsaka, ah, 'di ba po parang tungtungan na rin parang sinabi natin kanina, kakabit ng pagmamahal yung pagtitiwala at siyempre din po yung paglalaan ng oras kasi mahirap naman po na sabihin mong mahal mo yung tao, pero hindi ka naman po nagbibigay ng oras sa kanya. Parang hindi ka po kasi nagbibigay ng pagpapahalaga, eh, kapag 'di ka nagbibigay ng oras.
Nyoo Oo, 'di ba? Talaga, number 1 talaga yung oras kasi ano ah, madali lang sabihin na mahal mo yung tao, pero ika nga mahirap gawin, mahirap ipakita. 'Di ba? So, kailangan mo talagang laanan ng oras kasi may oras ka nga sa ano, sa mga gani sa mga walang kabuluhang bagay, eh, tapos sa sa ano mo, sa kare sa relasyon mo wala, 'di ba? Halimbawa, nalang kung gusto mo talagang maging ano yung walang jowa hanggang sa dulo ng walang hanggan <chuckles> ganun, 'di ba? So, kailangan din talaga ng oras.
Opo, tsaka ano po, ah, sa 1 araw meron tayong 24 hours. Parang imposible naman po kung hindi tayo makapaglaan ng kahit konting minuto.
Despite sa mga O 'di ba, kasi ganito 'yan, kung matutulog ka ng 8 hours tapos nagtatrabaho ka din ng 8 hours so, 16 hours na 'yon. Oh, meron ka pang ano, ah, ilan ba? 8 hours ding naiwan. 'Di ba? So, pagpalagay natin 4 na oras para sa pamilya, para sa sarili, 2 oras para sa bisyo mo, so yung 2 oras, okey na yun, enough na yun, i-divide mo na lang sa isang araw para ma express mo lang talaga yung ano
Opo.
yung kumbaga yung ora maibigay mo lang talaga yung oras na dapat sa karelasyon mo, 'di ba?
May dagdag po akong tanong. Ah, bukod po sa 'di ba, pinag-usapan po natin yung trust, yung pagtitiwala, yung pag ng oras, ano pa po yung mga ibang bagay na ginagawa niyo para mapakita niyo po yung pagsuporta niyo sa kapareha niyo?
Sige po, ano po 'yun? Oo.